Schön, also, sich mit anderen auszutauschen und, ja, bewusst Comedy dann auch zu konsumieren, das ist ja dann auch sehr klarer Schritt, dass du dann sagst: „So, okay, ich, äh, bringe mich jetzt wieder auf andere Gedanken. Ich kann das auch. Ich habe das auch irgendwo mit selber in der Hand, ja, das so zu steuern.“ Äh, das klingt ja auf jeden Fall so, als hättest du da ganz viele Tools, äh, auch an der Hand, um zu gucken, dass du dann auch aus diesem Stress dann im Alltag wieder herauskommst, ne?
Mhm. Ja, <chuckles> aha, genau. Mhm. Ja, richtig. Also, ich habe zum Beispiel auch eine Nadelmatte, die finde ich auch ganz toll. Also, äh, da lege ich mich gerne 20 Minuten drauf oder 'ne 1/2 Stunde, schließe die Augen und, äh, tue mich dann zudecken und dann genieße ich einfach nur. Und das, äh, finde ich auch total schön, so 'ne chinesische Nadelmatte. Also, die kann ich auch empfehlen, die das die tut so richtig gut.
Mm, mhm. Und die sorgt nicht für extra Stress durch die Nadel be Stiche, oder? <laughs>
<laughs> Ne, aber für so extra Durchblutung auf jeden Fall und wirkt dann auf diese Lebensstränge, auf die Meridiane, die da durch den Körper fließen und so. Das, ah, finde ich ganz toll so. Also, chinesische Medizin ist auch superinteressant, mhm.
Ah, okay. Mhm. Mhm, ja, das ist natürlich toll, wenn man dann so 'ne Matte auch zu Hause hat. Dann muss man vielleicht auch nicht, äh, groß rein zur Massage oder so, sondern hat dann so 'n bisschen seine Wellness Tools zu Hause, ne?
Mhm. Ja, ich habe auch Rotlicht zu Hause, das tut dann auch total gut. Das tue ich mir dann gerne so auf, äh an den Rücken, ne, stellen. Das ist so 'n ganz großes Rotlicht und das dann schön wohlig warm und da kann man so schön entspannen und abschalten, das tut auch richtig gut. Oder ab und zu natürlich auch paar Düfte oder so das, äh, ist auch ganz schön, mhm.
Mhm. Ja, Wahnsinn. Das klingt auf jeden Fall so, als hast du dein ganzes, äh, Portfolio, einen ganzen Blumenstrauß an, äh, Tools, wie du <chuckles> ne, wie du mit, äh, klei mit Stress gut umgehen kannst und dich auf das Positive fokussierst. Vielen Dank für dieses inspirierende Gespräch.
Ja, <laughs> das braucht man auch auf der Erde, oder? <laughs> Ja. <giggles> Ja. Ja, herzlich gerne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschü